Nossa, eu acho eu estava achando um máximo, né. Aí, falei assim: "Não, agora eu vou rimar muito bem, e isso vai ser meu novo hobby, né, eu vou curtir muito". Aí, acabou que eu fui eliminado na primeira fase, fiquei nervoso <laughs> e gaguejei. Nossa, eu nunca tinha gaguejado tanto na minha vida igual desse dia, então
Aham. Aham. Ah. <laughs> Nossa. Nossa, talvez um um momento, ali, as pessoas vendo, né, é diferente do que você rimando para você mesmo, às vezes no quarto, para um amigo que você conhece, né. Acho que você sentiu um pouco, né, disso na hora.
Foi. Aham. Totalmente diferente. Aham, senti muito o nervosismo, to to tomou conta, ali, totalmente. Eu fiquei, assim, abismado com o tanto de gente. Não esperava que reunia tanta gente ali no mesmo local, né. Eu esperava, assim, que fosse um evento igual ali na zona rural quando eu vivia. Poucas pessoas e tudo mais, não, nesse dia, tinha ali quase 80, a 90 pessoas, então <laughs> o nervosismo Uhum.
Uhum. Aham. <chuckles> Aham. Como Nossa, começou a olhar um começou a olhar para o lado e falar: "Nossa, é mais do que eu pensava", né. Nossa.
Aham, e eu fiquei pensando q o que que eu vim fazer aqui, para que que eu fui colocar meu nome? E uma vez que colocou o nome tem que enfrentar a adversidade, o medo e ir. E eu fui, mas, assim, não foi sucesso, então dali eu tive que eu com participava ali, né, como telespectador, não batalhei mais, e o forró continuou tomando conta ali. Eu voltei para o forró, aí entrei em uma banda, assim, do meu bairro, né, de de forró. Aham, como sanfoneiro, como sanfoneiro.
<laughs> E. Olha. Uhum. Aham. Hum. Olha. Mas como gaiteiro ou como sanfonista? Olha, sanfoneiro. Exatamente, sanfoneiro. Que legal. E você e vocês fizeram músicas autorais suas, tocaram para algumas pessoas, fizeram shows até na na região ou até em outra cidade?
Aham. E dali Uhum.